Mmm, aku pernah menjadi catatan satu, Kak. Ini sepele, te te te entah nggak penting gitu ya, tapi kayak di Jerman at itu tuh sempet tuh ketemu apa Belanda ya, Jerman kayaknya. Jadi toilet lubangnya itu adanya di depan, Kak. <chuckles>
Paham. Loh. <laughs>
Heeh, ya itu tapi, itu yang buat buat aku, “Hah kenapa lubangnya begini ya? Apa yang salah?” gitu ya. Tapi ya begitulah. Terus kalau waktu di mana ya, ada lagi juga yang aneh gitu, Kak. Aku lupa di mana. Ada satu lagi juga keanehan yang, “Hah kenapa begini ya modelannya?” Oh, di Itali waktu itu. Jadi semuanya kayak masih jadul gitu loh, Kak. Si toiletnya tuh yang masih, si flush-nya tuh ditariknya dari atas. <giggles>
Heeh. Oke, iya iya. Baik. <chuckles> Oh, mu sangat berbeda banget untuk ya, ah, di negara kita sendiri atau negara Indonesia berarti ya, Kak? <chuckles>
Jaduli. Kan di kita kayaknya semua udah moderen ya. Kalau flush-nya ya udah aja di samping ininya gitu. Tapi kalau yang itu tuh kayak kita tuh eee, tangan itu harus kayak meraih ke atas gitu loh, Kak, tarik.
Iya. Oh begitu ya, Kak. Ju cukup unik ber tera ternyata ya, Kak, untuk budaya orang sana berarti ya. <chuckles> Oke aku juga mhm, masih ada lagi, boleh nggak satu lagi tuh, Kak?
Mhm. Aha. Unik banget. Heeh. Ya adalah kao banyak sih pengalaman kalau kita rajin jalan-jalan. Mmm, apa ya, kayaknya oh, ah, pertama kali nyobain, eee, WC, toilet, tapi koin, Kak. Itu di Belanda. <chuckles> Jadi kita mau masuk
Iya. Wah lucu banget bisa pakai koin. <laughs>
jadi mau masuk situ, kita harus masukin dulu koin baru ma baru kebuka pintunya.
Wow! Berarti harus bayar ya secara nggak langsung berarti ya, Kak. Oke.
Ya, betul, betul. Cuman ya, itulah keunikan-keunikan yang aku pernah nemu ya. Jadi, "Hah! oh, aneh ya, kok di kita nggak ada gitu gitu, Kak.
Mhm. <chuckles> Nah aku juga pengen tanya juga nih, Kak. Kira-kira nih kalau misalkan ada kesempatan lagi, ada enggak destinasi nih yang akan Kakak tuju, kelak Ini menjadi, eee, suatu hal yang ingin Kakak pelajari juga, siapa tahu berguna untuk hidup Kakak di waktu ke depan. Kira-kira nih gambarannya mau pergi ke mana? Misalkan Kakak pengen ke Jepang karena ada alasan apa gitu, atau ke negara lain boleh juga.
Mhm.

Nah aku tuh kayak besar dengan cerita, mitologi Yunani yang kayak gitu-gitu loh cerita-cerita dewa-dewi gitu nah aku suka banget suka banget dengan itu jadi, emang karena bawaan orang tua kali ya dia senang, dengan apa sih, kayak filsafat yang kayak gitu-gitu lah Kak, jadi dia tuh kayak mencemari aku, dengan, apa sih, cerita dewa-dewi Yunani itu loh jadi kayak zaman dulu tuh kayak kita tuh, enggak punya budget terlalu banyak untuk, eee, hiburan gitu ya Kak jadi dia ju kalau mau n punya, dia punya itu tuh 1 buku, mitologi Yunani nah disitu cerita tentang dewa-dewi Yunani itu ada berapa banyak macam gitu ya dari Aphrodite lah dari ini, dari itu semuanya tuh ada penjelasannya dan ada ceritanya. Jadi kayak ada sekitar 20-an ya nama dewa-dewi itu. Dan aku dari dulu tuh terobsesi dengan itu gitu Kak. Jadi kayak
Bu. Keren banget Kak! Wah hebat banget. Heeh. Wah, asik sekali Kak. <chuckles> Wah, keren keren. Wah. Wah, menarik banget loh.
Mhm. Waktu SMA pun sampai gini nih Kak, pelajaran tuh dulu ada pelajaran sejarah karena belajar sejarah dunia juga kan, sesi yang itu nilai aku selalu bagus karena aku suka. Giliran sesi, eee, sejarah Indonesia, yah lewat deh itu nilainya pas-pasan banget gitu.
Nah. Mhm. Iya. <laughs> <laughs> Ternyata memang ya itu memberikan dampak bahkan, ke sekolah Kakak, dalim dalam hal pelajaran berarti ya Kak, <laughs> oke aku juga penasaran nih Kak, kira-kira kalau misalkan, eee, dari Kakak sendiri kan tadi maunya tuh ke Yunani ya. Kakak, sendiri ini pernah enggak sih, belajar gitu untuk misalkan mau bercakap-cakap dengan orang di sana, atau belajar juga, eee, cara hidup penduduk lokal di sana, kurang lebih seperti ada hal yang Kakak inginkan atau ada kesulitan apa enggak menjadi warga lokal sana kurang lebih p Kakak pernah riset enggak tuh?
Betul. Heeh, betul banget. Mmm. Iya. Mhm. Mmm. Nah, waktu itu tuh kayak belum jaman terlalu, kayaknya waktu aku pertama kali pergi itu 2015 gitu ya, nah itu tuh belum se-booming sekarang gitu, eee, kita punya ponsel, tapi belum smart Kak. <laughs> Jadi belum smart Kak.
Oke. Iya. <laughs> Hanya untuk, eee, komunikasi saja ya <chuckles>
Heeh, ya teks bisa, telefon bisa tapi untuk, browsing gitu itu tuh enggak bisa itu harus pakai internet, dan aplikasi juga waktu itu ya belum ada lah ya Kak karena kan, aplikasi itu adanya waktu sudah masuk yang Android mode yang Android tuh baru keluar tuh, ada aplikasi ini, itu, dan itu kan memang berkembang gitu kan, nah, waktu itu eh, enggak 2015, 2005 bahkan mungkin ya lupa. Ya sekitar itulah Kak, jadi pas itu, eee, aku cuma punya bayangan tentang itu tapi kebetulan, eee, orang tua aku juga pernah tuh dapet apa ya kayak hadiah perjalanan ziarah, ya bisa sampai tuh mami aku tuh sampai ke Yunani gitu. Nah
Heeh. Oke. Betul Oke, baik baik. Mhm. Wah, hebat banget Kak, pastinya.